Hello! Ừm. Yeah! Yeah! Chào buổi sáng.
Hello, hello, hello, chào buổi sáng cậu ha! Không biết hôm nay là một buổi sáng đầu tuần thì, ờ, dạo này cậu thế nào rồi, hôm nay như sao rồi?
Nay thì mình cũng bình thường à, mình mới thức dậy. Lát hồi mình sẽ ăn nhẹ tí xíu rồi mình đi tập gym nè. <laughs> Còn, ờ, bạn hôm nay như thế nào rồi?
Ừm. Ừm. Ôi, trời ơi! Ừm. Mình thấy là những cái hoạt động của cậu khá là lành mạnh ha! Mình thì mình, ờ sáng nay mình không có việc làm, à, chiều nay mình, ờ, mới phải đi đến công ty mình làm việc một chút. Ờm, cũng mình thấy là cũng khá là lượng công việc cũng khá là ít, nên là dạo này mình cũng có thời gian để học những cái, a, sở thích của mình á. Cậu thì sao? Cậu có học gì mới dạo gần đây không?
<laughs> Ờ. Ừm, okay. Ờ. Ừm. Có chứ, con đường, à, học vấn của mọi người thì bao la, học suốt cả cuộc đời mà. Thì mặc dù là mình làm, có dạy tiếng Anh và mình cũng giỏi tiếng Anh đi, nhưng mà mình, ờ, vẫn học thêm tiếng Anh. Ừ, tại vì, ờ, tiếng Anh đâu phải lúc nào cũng, ơ, biết trăm phần trăm đâu. Và mình cũng có học thêm tiếng Trung rồi, yeah, cũng nhiều thứ khác. <laughs>
Ừm. Ừm. Ừm. À! Ờ. Ồ, trời ơi! Ồ! Ôi trời! Ờ, wow, wow! Một người, gọi là, rất là thích học ngôn ngữ ấy ha! Ờm, mình
Đúng rồi, thì trộm vía là mình có khiếu ngôn ngữ. <chuckles>
À. Mình cũng tò mò không biết là tiếng Anh của cậu bây giờ là đã đạt mấy chấm rồi, hay là cậu có thi không, hay là, à, bằng gì rồi? Ừm.
Có chứ. Thì mình có từng thi IELTS và mình cũng có dạy IELTS thì mình đã từng được, ờ, 8 chấm. Và, ờ, mình có bằng dạy, ờ, tiếng Anh cho người không nói tiếng Anh, bà cái bằng gọi là TESOL á. Ừm. Ừm. Ừ.
Ừm. Ừm, ồ! Ồ! Ừm. Ờ. Ờ, mình biết bằng TESOL. Eo ơi, thực sự mình thấy là cậu rất là giỏi đấy nha! Xin vía, xin vía, mình cũng muốn thi IELTS trong tương lai để mà có dự định đi, ờ, đi học xa hơn, đi học cao hơn đó, đó.
Ờ. Ờ. Ra thế, ra thế, thì mình có thể giúp bạn, à, học thêm tiếng Anh chẳng hạn, có thể không lấy tiền nhưng mà m mình có thể trao đổi bằng một cách gì đó, giống như là bạn có thể dạy mình một cái gì đó phải thật khác. Nếu mà bạn có kỹ năng gì đó, nếu bạn bây giờ bạn có cái kỹ năng gì hay hông? <laughs>
Ừm. Trời ơi! Ờ! Ừm. Ờ, thì cũng chia sẻ thật với cậu là hiện tại thì mình cũng đang học tiếng Trung, không biết là cậu học đến H mấy rồi?
Ờ. Thật ra mình hổng có H mấy hết á, mình cũng mới học gần đây thôi. H hồi đó là mình có học, nhưng mà mình mình nghỉ một thời gian, cái mình quên gần hết rồi. <chuckles>
À! À, à, à, thế hả? Thế thì mình mình, ờ, nghĩ là mình có thể dạy được cho cậu nha. Tại vì mình, à, đã hoàn thành xong H3 và mình cũng vừa thi và đang chuẩn bị đi lên học lên H4 để mình có cái dự định cho tương lai của mình á.
Ồ! Nice. Ô kê. Mình <laughs> mình có thể giúp nhau học. Ừm.
Ờ. <laughs> Nice! Ờ, trao đổi kiến thức với nhau. Ờ, không biết là cậu đi học tiếng Anh á, thì ngày xưa cậu có đi học theo trung tâm hay là học khóa học gì không?
Ừm, đúng, đúng, đúng.

Ừm, có chứ. Thì, ờ, hồi cấp 2 là mình có học trung tâm ở ngoài. À, có một chuyện này vui lắm, hồi cấp 2 là <clears throat> mình được vào cái trường, ờ, cấp 2 nổi tiếng không phải nổi tiếng mà là, à, giỏi nhất cái quận đó. Rồi, à, tự nhiên mình vào cái trường giỏi nhất cái quận cái mình thành một trong những đứa học dở nhất cái lớp, cái <laughs> cái tiếng Anh của mình lúc đó cũng rất là dở. Cái, ờ, cô giáo trộm vía mà hên ph một cái là cô giáo, a, chủ nhiệm của mình, năm lớp, ơ, 8 thì phải, là dạy tiếng Anh. Cái cổ thấy mình, à, học dở quá, cổ, ơ, bắt đầu kèm cho mình, kèm riêng á, kiểu như, những cái buổi phụ đạo đó. Rồi cái từ đó trở đi là bây giờ mình bắt đầu giỏi tiếng Anh dần dần dần dần. Và lên, ơ, lớp ba lên cấp 3 là mình trở thành một trong những người giỏi tiếng Anh nhất lớp, và lên đại học thì mình cũng học cái trường đại học mà dạy 100% bằng tiếng Anh và có giáo viên nước ngoài luôn. <laughs>
Ừm. Ừm. Ồ! Ờ. <laughs> Rồi. Ừm. Ồ! Ừm. Ừm. Ờ. À! Ừm. Ồ! Ê, trời ơi! Ừ. Ồ! Ồ! Thế thì cũng rất là trộm vía ha! Cậu có được một cái sự giúp đỡ từ một cái người giáo viên rất là tốt bụng. Ồ, mình thì không được không được như vậy rồi, mình thì tiếng Anh khá là dở tệ. Nói chung là cũng, ờ, chỉ mèng mèng thôi hà, không thể nào mà như cậu được. Đó, thì mình nghĩ là mình giỏi hơn về mảng tiếng Trung hoặc là gần đây mình cũng có học qua tiếng Nhật á, đó. Mình cũng có đi học ở ngoài trung tâm, cũng khá là tốn tiền, tốn tiền, ờ, của mình. Thế là cũng, ơ, đi học thì mình thấy là rất là vui vì mình được mình có động lực hơn, mình học ở nhà thì mình thấy tự dưng mình mở sách ra mình học nó hơi chán.
Ừm. Ừm, đúng rồi. <laughs> À. Ừm. Ồ! Ô kê. Yeah. Ừm. Ồ, đúng, đúng. Còn cái nói về học ngôn ngữ á, ờ, thì mình có học ở trung tâm chứ, nhưng mà nói về học, ờ, tất bất kể ngôn ngữ nào đi thì mình thích học qua những cái gì đó bằng âm thanh nhiều hơn. Và mình là người, à, a, mình mình là người đi làm nghệ thuật, nên là mình thích những cái link gì đó liên quan tới nhạc, thì mình đa số là mình học bằng, à, nghe nghe nhạc nè. Đầu tiên là mình sẽ làm quen những cái đ những cái bài hạc à, bài bài nhạc bằng cái ngôn ngữ đó trước, rồi sau đó thì mình sẽ học dần dần vào cách nói chuyện. Và mình có khiếu ngôn ngữ sẵn á nên là mình phát âm, à, đa số cũng cũng chuẩn dựa vào những cái bài hát đó, giống như là, có cái bài "Đồng Thoại" đi, ơ, mình có thể hát được cái bài đó, ờ, đúng, ờ, phát âm cỡ 95-99%, nhưng mà mình, ờ, không không hiểu hoàn toàn cái cái bài hát đó, mình chỉ hiểu vài câu thôi. <laughs>
Đó. Cậu thì sao, cậu thấy sao? Ừm. Ừm. Ồ, bằng âm thanh! Là sao ạ? À! À! Hiểu. Ồ! Ừm. Ừm, ừm. À!

À, trời! Giống như mà, kiểu, mình thấy là khi mà mình đi workshop như thế mặc dù nó ngắn thôi, nhưng mà mình lại được học thêm kiến thức về một cái mảng mới. Mình thì mình rất là thích học, ừm, học, nhưng mà mình rất là thích tự dưng mình đi và mình lại có thêm kiến thức về điều này, học hỏi được những cái điều mới mẻ hơn, phát triển bản thân mình mỗi ngày. Ờ, không biết là bạn thì sao, nhưng mà trong cái quá trình học của mình á mình cũng gặp nhiều khó khăn lắm vì mình, ờ, hơi hơi có khiếu âm nhạc thôi, nhưng mà mình sao ta? Khi mà không đàn được ra đúng cái nốt thì mình rất là bực mình.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ. Sao? Ừ. Đúng chứ! <chuckles> Mình cũng đã từng bị như vậy mà không phải là mình mình chơi nhà ấy, không phải là mình chơi chơi piano mà mình là mình đánh trống. Ừm. Thì có những lần mà, yeah, mình cũng cố gắng tập cái cái điệu trống đó một khoảng thời gian nhưng mà nó nó không có nghe ổn á thì mình cũng, ơ, cũng bực chứ. <chuckles>
Ừm. Vậy ờ, ờ. Mình Ừm. Ừm. Ờ. <laughs> Chắc là giai đoạn đầu sẽ bực mình rất là nhiều. À, mình cũng có tìm hiểu về đánh trống á, thì không biết là cậu, ừm, đánh trống loại gì? Vì mình khá là thích trống điện tử á gần đây.
Ừm. Ừm, đúng. À! Nút điện tử, thế là được xem là SSPD chẳng hạn, đúng hông? Thì, à, mình mình, à, đánh được nhiều loại trống, mình đánh Cajon nè, mình đánh, a, đánh Drum nè. Ừm.
Ừm. Ừm hừm. Ô! Hả? Ừm. Không như rất là giỏi ha! Như vậy là cậu phải học từ bé rồi ha?
Ừm, thực ra thì không bé lắm. <chuckles> Mình, mình, à, bén duyên với trống vô tình thôi là lúc đầu là mình, à, mình hát chuyên hát nè, nhưng mà mình cũng muốn chơi thêm nhạc cụ, cái lên, ơ, đại học á cái mình có tập thử guitar. Nhưng mà mình là người thuận tay trái, mình đánh guitar hổng có được, <chuckles> tại vì cây thiết cây guitar nó được thiết kế dành riêng cho những người thuận tay phải đó. Nó nên là mình, à, đành phải đi qua đánh trống, ờ, hên cái là mình có cái nhịp sẵn trong người nên là, yeah, mình định mình học trống cũng nhanh. Đúng rồi, đúng rồi. <chuckles>
<laughs> Ờ. Ờ. Ừm. Ờ. A! Ừm, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, trời ơi! Ừm, ưm. Cái beat sẵn ở trong người. Ừ. Trời ơi! Mình thấy là rất là tài năng nha, nhiều tài năng ẩn đó và cậu đánh trống như thế mà cậu còn kiếm được ra tiền nữa thì, trời đất ơi, à, rất là ngưỡng mộ!
<chuckles> Tô à? <chuckles> Ừm, cũng may.
Mình thì chưa được đến cái mức đấy, chưa được đến cái mức, ờ, tài hoa như vậy, vẫn, gọi là, piano, gọi là, chỉ là sở thích thôi. Đó, đàn đàn thì mình cũng cũng cũng biết guitar, cũng biết chơi một vài nhạc cụ giống guitar. Đó. <chuckles> Nhưng mà cũng chỉ là chơi vui ở nhà thôi, thỉnh thoảng đàn cho gia đình bạn bè, nghe ấy, ờ, vui vui là được, ờ.
Ừ, hông sao. Ờ. Ừ. Ừm, đúng rồi. Có dịp thì, ờ, mình sẽ nghe bạn đàn nha. <chuckles>
<laughs> Trời! Sợ, sợ lắm!
Ừm.
Ờ, không biết là khi mà cậu hoàn thành xong một khóa học ấy thì cậu có dự định tiếp tục học thêm, học lên không? Ờ.

Thật ra thì đó rỉ là một cái bằng TESOL nhỏ và mình trong, ờ chỉ học hình như là trong vài tháng, hình như là 2, 3, 4 tháng gì đó, chỉ tầm diêu nhiêu đó thôi. Yeah, nhưng mà cái bằng cũng đã được cấp, ờ, bởi một cái trường, ờ, ở bên nước ngoài cũng như là đ đúng rồi, có danh tiếng.
Ừm. À! À. Ừm. Có danh tiếng. Ồ! Ồ! Thế thì ô kê ha! Còn mình thì trong tương lai, ưm đó, mình như mình vừa chia sẻ là mình đã hoàn thành xong khóa học tiếng Nhật, thì chắc chắn là mình sẽ học lên hoặc là mình học tiếng Trung, mình cũng sẽ học lên, lên nữa, tại vì mình thấy là kiến thức kiến thức, ơ, về tiếng á thì cứ học hoài học mãi nó chả hết được, như tiếng Anh của cậu cũng thế thôi ha!
Ừm. Ồ! Wow! Ừm, đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Mình không có cách nào giỏi được hết. Đấy, ngay cả khi đó là ngôn ngữ, ơm, bản địa của mình thì có khi là như có nhiều từ mình cũng không biết nữa, chắc chắn là mình phải học thêm. Ừm.
<laughs> Ừm, đúng. Ừm. <laughs> Đúng. Công nhận. Bởi vậy á, mình thấy là học tiếng Anh thôi đã khó rồi mà đây cậu còn phải học dịch, tức là, kiểu, cậu phải thật giỏi cả tiếng bản địa, cả tiếng Anh nữa, thì nó rất là một cái điều khó khăn ha.
Yeah. Đúng, thì có những c lúc khó khăn chứ, giống như là mình học tiếng Anh nhiều quá, có những lúc mà mình, ờ, mình nghe tiếng Anh là mình hiểu đúng rồi, mà <laughs> tiếng Việt mình hông nhớ nó là cái gì, mình phải ngồi rặn. <laughs>
Ừm. Ừm. Quên tiếng Việt á hả? <laughs> Trời ơi, chết, chết! <laughs> Rồi, mình thì chưa bị như thế đâu, chắc, à, chắc là học, kiểu, tẩu hỏa nhập ma luôn. <chuckles> Mình, kiểu, học tiếng Trung thì vẫn là tiếng Trung thôi, tiếng Việt thì mình vẫn nói được, chắc là chưa học đủ nhiều đó, chưa học đủ nhiều để thấm vào như thế, rồi cũng chưa nghe nhạc hay là xem phim á. Ừm.
<chuckles> Ừm. Ừ. À, có một cái ừ, một cái tip mà mình, à, muốn chia sẻ về những cái người học ngôn ngữ là bạn phải tiếp xúc với nó mỗi ngày. Và, à, bạn phải nói nó cống như là một cái ngôn ngữ mà bạn nói mỗi ngày đi chẳng hạn, giống như là mình, à ừ, mình sử dụng tiếng Anh là mình suy nghĩ về tiếng Anh mỗi ngày và mình đúng rồi, và mình nói tiếng Anh với bản thân của mình mỗi ngày luôn.
Ừm. Ờ. Ờ, nói chung Ờ, nghĩ bằng tiếng Anh. Wow! Wow! Trời, mình chắc chắn là sẽ làm cái này với tiếng Trung nha. Trời đất ơi! Có thể là, kiểu, tự ngồi nói một mình. Đó, cứ tự mình ngồi nhẩm, bẩm bẩm bẩm lẩm bẩm như cậu ngồi lại ha. Ô kê, rất là cảm ơn những cái tips, những cái chia sẻ của cậu ngày hôm nay. Mình nghĩ là mình đã học được rất nhiều điều á.
Ừm. Ừ. Ừm. <chuckles> Ừm. Ừ.